Ah, muy bien, entiendo.
Sí, es eh, mm, Tempe está como digamos, eh, si tú me si tienes un si si si te transportas en carro particular, eh, digamos que son como como 15 minutos de carretera a Phoenix.
Ajá, entiendo. Sí, sí, está cerca. Sí, es la zo la zona q a es la zona conurbada de Phoenix.
En Sí, está muy cerca. Sí, muy muy cerca. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, fi fíjate que, eh, sí recuerdo muy bien eso que me dices porque sí el el paisaje es muy bonito, el paisaje es muy, muy bonito. Recu
¿Y ya había y ya habías visto fotos de de ese lugar, entonces?
Sí, había visto, pero obviamente no no lo o sea, no, este, ¿cómo se llama? Creo que no había reparado, no no no me había imaginado tanto porque no es cómo lo ves hasta que o sea, que creo que no lo percibes hasta que ya estás ahí, ¿no? Porque
¿Cómo es el paisaje en Tempe?
Pues es es bon es boni digamos que el bueno, si si ves las casas las casas, este, en Estados Unidos, pues todas son muy i iguales, ¿no? O sea, pues, están hechas así como todas muy iguales, lo los colores que que con las que están, este, pintados, pues son iguales, ¿no? Entonces, este, sí es como que todo se ve así muy muy genérico de algún modo, pero, este, l pero lo que me encantaba ver era, por ejemplo, que veías afuera de las casas a veces el el el, este, el cactus este, el king saguaro, este, y es enorme, es enorme. Sí que me llamaba muchísimo la atención verlos afuera de la casa porque dices, este: "Híjole, pues se se ve impresionante", ¿no? De repente ver el el tamaño de un de uno de esos. También los, este, los como hay muchos tipos de cactus, ¿no? También están los Teddy Bear, que son, este, los que parecen ositos, ¿no? Que son, este, una unas bolitas, una bola grande con bolitas pequeñas a los lados.
Sí, de acuerdo. <laughs> De acuerdo. Sí, sí, sí. Ajá. Ay, el king saguaro, okey. Sí sí, grandísimo, muy bien, sí. Sí. S Sí. Sí, de acuerdo. Mm, ujú. Ujú. Sí, de acuerdo, sí. Otro de los lugares que a mí me gustaba visitar mucho, y seguimos en el mismo tema del desierto, es un lugar que se llama Joshua Tree, también en California, y tiene los árboles más, eh, especiales, digamos, más peculiares que jamás he visto en mi vida, el árbol de Josué, el Joshua Tree, eh, y es también un lugar muy desértico, pero es un desierto alto, eh, es decir, eh, la alti la altitud es es eh, unos 5000 pies de altura, pero está mu está precioso, bonito y hay una fauna también increíble. Hay incles inclusive unas tortugas gigantes que se mueven por por el desierto. Sí, no, eh, es es fabuloso. Y y en tu experiencia, ¿cómo cómo te cambió o el eh, el visitar o el vivir en Tempe tu manera de ver el mundo o tus ideas sobre viajar?
Sí. Ah, okey. Ah. Ah. Sí. Ah, okey. Si. Ah, genial, genial. Sí, sí, sí.